بُص، أنا كده كنت عايز أسألَك، يعني إحنا يعني يعني كلّنا كده بتقابلنا مثلًا أفكار معقدة أو شُغل معقد سواء مثلًا في التعليم، أو سواء في الشغل، أو حتى يعني في حياتنا اليومية كده، بس مش الكل يعني بيعرَف يعني يوضحها ب بسهولة. قُل لي بقى لمّا يكون الموضوع معاك تقيل كده ومش عارف تبدأ منين بتعمل إيه؟ أو الموضوع معقد أو مش قادر توصّل الفكرة ببساطة بتعمل إيه؟
امم. امم. أيوه. دي عايز أقول لَك من أكبر المشاكل اللي كانت بتواجهني في حياتي أصلًا. إن أنا مش إن أنا أوصّل معلومة، إن أنا استقبل معلومة. وده بقى خلّاني إيه، عايز بقى أعرَف إزاي ال المعلومة توصَل بأسهل شكل ممكن، علشان اللي قدامك ده يتقبلها. فدورْت بقى وقعدْت أبحث شوية كده، اكتشفْت إن الموضوع متعلق تمامًا تمامًا بعلم النفْس.
آه. فعلًا. امم، فاهم فاهم. امم.
يعني أنا أنا مش دارس علْم نفْس ولكن باحبه، فده خلّاني ي شوية كده، بيقول لَك علْم النفْس والاجتماع كمان، بيقولوا لَك إزاي تتعامل مع كُل شخص على حسب آآ، دماغه وطريقته وأسلوبه وثقافته. يعني ما ينفعش المعلومة الواحدة توصَل لكل الناس بنفْس الطريقة لأ، أنتَ لازم مع كل حد معين تستخدم طريقة معينة.
امم. فعلًا. امم. أيوه، أيوه، أيوه، أيوه فعلًا، طيب إزاي مثلًا بتختار يعني مثلًا لو أنت الموضوع معقد معاك، قل لي مثلًا إيه أول
إمم.
كلمة مثلًا أو أول أو صورة مثلًا، بت بتحاول تدخل بها في ال في الموضوع أو تتعمق في الشرح مثلًا للي قدامك، لو أنت عاوز تشرح حاجة مثلًا، بتعمل إيه يعني؟ إمم.
جميل. حلو جدًا. حلو، بُصّ أول حاجة أنت بتشوف بقى أنت بتخاطب مين، تمام؟ يعني أنا اب بتخاطب طفل صغيّر، والّا بتخاطب شاب مراهق، والّا بتخاطب ست، والّا بتخاطب راجل، كُلّ واحد من دول ليه طريقة
امم. آه. فعلًا. امم. إمم، وعلى أساسه بقى يعني إيه بتختار، يعني لكل مقامِِ مَقال، يعني أنت كل الشخص اللي قدامك هو بيحدد آه تمام. فهمتك، امم.
بالضبط كده. بالضبط، أنت بتخاطب طفل صغيّر، فما ينفعش بقى أروح أجعلص له المعلومات، وأقول له بقى أكلمه عن النظرية النسبية واحكي له بقى ح قصص، ممكن أكلمه على فكرة عن النظرية النسبية، ممكن ما ما ما فيش مشكلة إن أكلمه عنها، أنا كده كده عايز أبسّط له معلومة معقدة زي دي، ولكن هاكلمها له بأنهي طريقة؟ أجيب له بقى ساعتها لو الطفل لو هو صغير ه هاجيب له صور كده، واجيب له قصص وأحكيها له في صورة حاجة قصة حقيقية مثلًا كده أربطها له مثلًا بحاجة، أقعد أسأله وأتفاعل معاه، كُلّ الكلام ده، لو باحكيها طبعًا بقى لحد ناضج وفاهم ومثلًا في المجال ده، لأ أنا هاكلمه بقى أوي بقى technical وهاكلمه بأسلوب، آآ، طبعًا professional وحاجة بقى كده اللي هو إيه، بالمصطلحات ال اللي هو عارفها، المتعارف عليها طبعًا علشان ساعتها هو لو حس إن أنا باكلمه أصلًا بأسلوب طفولي شوية ه ه هيقفل مني، مش مش هيستوعب معلومات هيقول ده ده جاي يشرح لأطفال، والّا جاي يعمل حاجة مثلًا للأطفال، فعشان كده دايمًا يعني التعامل بيختلف على حسب بقى أنت بتوصّل المعلومة دي لمين؟
إمم. بالضبط. آه، إمم. إمم، امم. إمم. أيوه. إمم. امم. امم، إمم. إمم. امم. واضح. آه، آه، طب قُل لي بقى كده مثلًا هل في مثال يعني قريّب كده مثلًا حصل إن أنت فعلًا موضوع كان مشروع أو موقف معين مثلًا اشتغلت عليه، أو حاجة أو فكرة مثلًا عاوز توصّلها لحد وم يعني وقدرت تبسّطها وخلّيت الناس مثلًا تفهمها بسهولة؟ آه.
إمم. حلو، حلو ده، خليني أقول لك إن أنا أصلًا، آآ، أنا head عندي team كده ميديا وmarketing في كان student organization ف عندي في الكلية، وأنا كنت الhead بتاع الteam وال ال الميديا والmarketing تمام؟
آه. أنا عايزك بقى خطوة خطوة تقول لي بقى عملت إيه؟ أنا شكلي هاستفاد أوي. <chuckles> قل لي.
بالضبط، فأنت بقى كteam ميديا، وmarketing أنت ك كhead الteam يعني أو الleader بتاع الteam، أنت بيبقى مطلوب منك إن أنت تعمل مثلًا session أو تبقى instructor تشرح بقى فيها كُلّ الكلام اللي أنت اتعلمته ده، وتبقى ب بتقدم بقى معلومات جديدة للناس اللي قاعدة قدامك، فده طبعًا علّمني كتير أوي إزاي بقى أعرف أتكلم، إزاي أعرف أعمل presentation، إزاي أتعامل مع العقول، إزاي أرد ال على الأسئلة، إزاي يبقى عندي أصلًا سرعة بَدِيهة، إن أنا لو خدت أي سؤال مفاجئ أعرف بسرعة كده أترجمه، لأن برضو ال
آه. اها. إمم، إمم. إمم. آه. دا عايزة مَلَكة خد بالك يعني، مش أي حد يعرف يتكلم كده، واضح إن أنت عندك مَلَكة ما شاء الله في الموضوع ده.
ما بالضبط و آه يعني الحمد لله. واللي قُدّامك برضه هو لو حَس إن أنت مش عارف المعلومة أو قعَدت تفكّر فيها أو اتلجلِجْت كده هو هيفقِد خلاص الثقة، فهتفص هت هتِفصِلوا من بعض، ومش هتعرَف توصَّل له المعلومة اللي أنت عايز توصَّلها له. فبقى، الموضوع ده بقى يعني آآ، شوية خَد منِّي حَبّة كده، إن أنا إزاي بقى أعرَف أوصَّل المعلومة بطريقة كويسة، زي ما باقول لك قعَدت بقى أقرا في عِلم النفس وكلّ الكلام ده.
امم. امم. امم. ب بالضبط امم. برضه برضه ما قُلتليش السِّر، أنا عايز أعرَف السِّر كان في إيه بقى، في طريقة الكلام ف مثلًا في الشرح والرسومات، هل مثلًا كان في في أنت مثلًا فكرة اللي قُدّامك فاهم إيه، صح؟ ممكن ده، يعني ممكن يكون مثلًا أنت عارِف اللي قُدّامك فاهم إيه ومش فاهم إيه وعلى أساسُه بتشرَح صح؟ والّا والّا إيه، يعني بتعتمِد على إيه أكتر، تشبيهات، رسومات مثلًا أو أمثلة مثلًا من الحياة اليومية، كده يعني؟
آه. امم. بالضبط كده. بالضبط. امم. ماشي، خلّينا نعمل تجربة عملية كده، أنا هاحكي لك أنا كنت باعمل إيه في الصورة اللي أنا كنت باعملْها بيها وأنت قُل لي لو كنت فهِمت والّا لأ، ماشي؟ ماشي. بُص هو أنا كنت مثلًا في يوم دخَلت مثلًا آآ كان عندي سيشن وحاضر لي فوق ال300 طالِب، ماشي؟ أنا بقى 300 طالِب دي رهبة فظيعة ما تتخيّلهاش. فإزاي بقى هاقدَر أوصَّل لهم المعلومات دي وأنا أصلًا، يعني أنا عايز أقول لك إن أنا كنت ب ب باترعِب أصلًا من الناس، عندي مشكلة إجتماعية كبيرة. <tsk> الموضوع ما بالضبط الموضوع ما كانش آآ، يعني أحسَن حاجة، أنا مش عارِف هاعمل إيه، مش عارف هاطلَع أقول إيه، مش عارف هاعرف أتكلِّم والّا لأ، مش عارف أي حاجة.
آه. يالّا بينا، يالّا بينا. كويس. امم. امم. ما شاء الله! امم، ده كتير ما شاء الله! امم. رهاب اجتماعي كده، صح؟ امم. أيوه، أيوه، أيوه، أيوه، أيوه.
وطلِعت اتكلّمت. أنا بقيت بقى أتكلّم شوية وأشوف ردود فِعل الناس، أنا أنا مش هامِمني الكلام اللي ب اللي أنا باقوله، يعني أنا باقول أي حاجة، بس أنا م مِراقب الناس، تمام؟ وقعَدت شوية، شوية، شوية، الناس بقى فَكُّوا إزاي، ده اللي أنا باكلّمك فيه، هزّرت معاهم. رُحت كده إيه وِسط وِسط الكلام بالضبط وِسط الكلام كده وأنا باتكلّم حد عمل حاجة رُحت مهزّر معاه فالناس كلّها ضحكِت، بس خلاص هنا بقى خلاص، إحنا اتقابلنا الconnection حصَل، بقينا خلاص إحنا بقى أصحاب قاعدين مع بعض.
إمم. آه. إيه ده! أوبّا! ده كده ف داخلة داخلة جميلة دي، صح؟ إمم. إمم. آه فكّيت ال فكّيت الت التلج ما بينكم يعني، فكّيت الجليد وما بين يعني حاجة رسميّة، خلّيتها حاجة بين بين 2 صُحاب قاعدين فعلًا بيهزّروا أو بي آه فهِمتك، فهِمتك، آه.
بالضبط كده. بالضبط د خصوصًا إن دي كانت أول سيشن وهو أول مرَّة يشوفوني، وأول مرَّة أتعامل معاهم، فهُم كلّ واحد فينا مش عارف طباع التاني، يعني أنت لمجرّد بقى ما تخلّي ال ال المعلومة كده توصَل أكنَّك بتوصّلها لحد صاحبك، خلاص ال الموضوع بيبقى سَلِس تمامًا وما بتحسّش إن أنت بتبذِل أي مجهود ولا خوف ولا توتُّر ولا أي الكلام ده، وبتبقى قادر إن أنت توصّل المعلومة بالشكل اللي هو المفروض توصَل بيه لأي حد قاعد قُدّامك.
إمم. اهم. آه. طيب قل لي بقى، 300 واحد دول فهموا اللي أنتَ قلته؟
يعني آه. امم. فهموا جدًا، وعايز أقول لك بقى إن أنا دي كانت أصعب بقى أسعد لحظات أسعد لحظات حياتي بقى لمّا روّحت كده ولقيت بقى بيبعتوا لي مثلًا feedbacks عن إن أنا كنت شاطر جدًا، وكنت حد supportive جدًا، وب ب باتكلّم بحيوية وطاقة. بس كل الكلام ده طبعًا حصل أ يعني أنا أوّل 10 دقايق باتكلّم فيهم أنا باتكلّم كأني كرسي ب ب روبوت قاعد باتكلّم كده متوتر، متلخبط. بالضبط. آه، آه.
بتهزر! ما شاء الله. <laughs> آه. آه، آه. أ. آآ آه بالضبط. أنت لقيت أو قلت اتصرفت بسرعة. عندك حُسن تصرف آه. براڨو. <laughs>
فمجرد بقى ما العلاقة دي فكت. لا، لا الحمد لله يعني بقيت خلاص بقى باتعامل في الموضوع ده عادي، وكمان بقيت بتطلب في أماكن تانية إن أنا أروح أديهم كورسات، أو أديهم session، أو أتكلّم مثلًا عادي general talk كده من غير أي حاجة. فالموضوع بقى لذيذ جدًا بالنسبة لي. امم.
امم. امم. امم. ما شاء الله. امم. خطير خطير، أنت خطير شكلّك. طيّب، أنت مثلًا دلوقتي هنتكلّم أنت لو عندك طلبة، أو 300 واحد أنت معرفتك أعلى منهم، وعندك حاجة تديها لهم. طب لو أنت بقى مثلًا في شغل مثلًا، والناس كلّها يعني في اللي عارف، وفي اللي مش عارف، في اللي عنده خبرة أكتر منّك، في اللي في مستواه زيك، في اللي أقل منّك. إزاي بقى بتعرف توازن كده؟ يعني مثلًا قل لي بتعرف توازن ما بين كلّه إزاي، بحيث مثلًا ما تقولش حاجة زيادة يكون حد عارفها وت ما تنقصش حاجة يكون حد مش عارفها؟ فبتعمل التوازن ده إزاي؟ وبتعرف إن الفكرة وصلت للكل إزاي؟
امم. بالضبط. جميل. امم. يعني أنا أنا شايف إنه بصراحة أنت ما ينفعش تقول معلومة أنت مش متأكد منها. ما ما ينفعش تناقشها مع حد خالص أو ما تبادرش بيها يعني فلو اتسألت، ممكن تجاوب مثلًا آه يعني في ناس بتقول كذا، كذا، كذا، كذا، الله أعلم من صحة المعلومة دي صح والّا غلط، بس أنا شايف كذا، كذا، كذا، تقول رأيك ما تقولش إن المعلومة دي صح أو غلط. فده طبعًا بقى هيخلق ثقة طبعًا، أنت الشخص اللي قدامك ده، ما ما ما فرضش عليك معلومة أو ما اداكش معلومة كده، ساعتها المعلومة دي ممكن يكون فيها جزء خطأ، فتروح تتأكد منها، تلاقي إن المعلومة دي كانت لأ غلط، فساعتها أنت خلاص خسرت الراجل ده وخسرت ال التواصل معاه وهو خسر مصداقيته وكل حاجة خسرتوها. فتبقى عارف بقى إزاي أنت بتكلم زميلك في الشغل، آآ، ب غير طبعًا لمّا هتروح تكلم مديرك، غير لما هتروح تكلم عميل جاي لك عشان شغل تاني. كل واحد فيهم بيبقى ليه أسلوب خاص كده يعني.
آه. صح، صح. امم. أيوه امم امم. آه. ت ت امم. امم امم. فعلًا، فعلًا اشتغل امم طيب مثلًا أنت دلوقتي، يعني أنت أنت ما شاء الله لازم تتكلم في حاجة معرفة أنت عارفها، في معلومة أنت عارفها متأكد منها، فده بيخليك أنت عندك ثقة زيادة توصّل المعلومة ل ل لكل الناس و وكل الناس تبقى عارفاها، بحيث لو حد سألك في حاجة تكون يعني ولما بتكون مش عارف بتقول مش عارف لأ لسه أو خليني مثلًا أرجع آآ، آآ أشوفها وأرجع لكم تاني و وأبعت لكم مثلًا Email بيها أو حاجة. طيب لما بتحس مثلًا إن الناس بقى لسه تايهة كده و وما فيش حد يعني بتعمل إيه؟ هل بقى بتعيد الشرح والّا مثلًا بتغيَّر طريقة أسلوب يعني طريقة شرحك في الموضوع نفسه؟ أنت قعدت بتشرح حاجة والناس برضه لسه، آآ، مش فاهمين يعني ي ي مش فاهمين، حاجة بتعمل إيه يعالج ده؟
امم. حلو. جميل. امم. بالضبط. امم. جميل. لا، لأ غيِّر بقى أسلوبك تمامًا. هو ده بقى الجزء بتاع المرونة اللي أنا باكلمك فيها، أنت لازم تبقى عارف الناس اللي قدامك دي، آآ، هتوصل بأنهي طريقة ف في طريقة مثلًا مثبتة علميًا جدًا إن هي بتنفع مع كل الناس، أيًا كانت ثقافتهم عاملة إزاي أو أيًا كانت أسلوبهم عامل إزاي، إيه هي بقى الطريقة دي؟ الStory Telling أو حَكّي القصة، أنت لما توصّل المعلومة في صورة قصة، أيًا كان آه أيًا كان مين قاعِد قدامك، آآ، الأطفال بتحب تسمع قصص، الشباب بتحب تسمع قصص، رجال الأعمال بتحب تسمع قصص، البنات بتحب تسمع قصص. فهي ال القصص، آآ، عامةً آه، آه، بت بتخلي بتشد انتباه أصلًا أي حد قدامك، وبتعلّقه ب بتعلّقه بالقصة وبالأحداث وبتخلّيه ياخد بالضبط.
امم. آه. امم. أيوه. إمم. امم. آه ده الفكرة جميلة أوي. امم. آه. فعلًا. امم. امم. وت وأنت آه، وأنت داخل كده بإيه، بالفكرة بتاعتك المعقدة ديّة إيه بتتسلل من خلالها. لا فكرة جميلة، فكرة جميلة <giggles>
امم. آه، آه وبت بتخليه هو أصلًا حابب إن هو يسمعك وحابب بقى يستمد هو المعلومات اللي هو عايزها من القصة. فأنت بقى وسط القصة دي طبعًا بتبقى بتدي له المعلومات اللي أنت عايز تديها له. إنما ما تروحش تقول له والله إحنا النهارده مثلًا هنتكلم عن ال الرياضيات، فتروح تقول له جا وجتا وظا وظتا والحاجات ال الغريبة دي وهو لسه أول مرة، مش فاهم أنت بتقول إيه، إيه اللي أنت بتقوله ده، إنما بقى أقعد أشرح له مثلًا ب بطريقة جميلة كده كان في واحد مرة ماشي، آآ، لقى إن ظِل واقف م م الشمس عاملة ظِل عليه، قال هو ليه شكل الظِل ده عامل عندي كده؟ وبدأ يسأل، يشوف، اكتشف إن ده حاجة اسمها ظِل الزاوية، عشان كده اختراعوا منها كلمة ظِل الزاوية فاهم، آآ، الحاجات بقى دي اللي بتربط جدًا مع الناس وبت بت بتlink مع مشاعرهم دي جميلة.
آه. امم. امم. امم. مش هيفهمها آه، إمم أ أ صح ليها آه. أيوه، أيوه، بالضبط. آه، امم. ده الموضوع ده ده ده فكرة ده فكرة ممتازة صدّقني صدّقني شدّتني جدًا للموضوع دَوّة. طيب أخيرًا بقى كده، مثلًا لو أنت هتنصح واحد داخِل في الموضوع جديد وداخل مثلًا في مجال العرْض أو إن هو يوصّل أفكاره أو يِشرَح حاجة معيّنة، تنصحه بإيه؟ بِشرح مثلًا فكرة معقّدة سواء مثلًا لو لكان لطُلّاب عندك، سواء مثلًا لو ناس معاك في الشغل أو حتى مثلًا يعني آآ، جمهور أو بتشرَح لو أنت بتعرِض أي حاجة، قل لي مثلًا إيه هي أول خطوة ممكن يبدئوا بيها عشان يخلّي كلامهم يعني بسيط كده ومفهوم أكتر يعني و و ويوضّح للناس أك إيه أول خطوة؟
إمم. جميل. إمم. بالضبط. إمم. أيوه فهمتك. بُص، أول خطوة إن أنت تتدرّب كويس جدًا على أيًا كان بقى أنت رايح ت ت تقول كلمة أو تِعمل برزنتيشن أو أيًا كان، هتطلَع تقدِّم عرْض حتى فنّي، عرْض موسيقي، أي حاجة. لازم تتدرّب كويس أوي، أوي، أوي، أوي، أولًا مع نفْسك، ثانيًا مع ناس أنت بتثق فيهم وبتحبهم وبترتاح معاهم، ثالثًا بقى ما ت ت ت تبقى مِهيّأ نفْسك كده نفسيًا إن أنا خلاص، أنا أول ما هاطلع على الstage أو على المسرح أو قُدّام الناس، أنا مش هاركِّز خالص تمامًا مع أي حد قاعد قُدّامي، اعتبِر إن ما فيش ي اعتبِر إن الكراسي فاضية. في في نصيحة كده دايمًا يعني بيقولوها الناس الكبار في ال في ال اللي بيدّوا معلومات والكلام ده، بيقول لك آآ، لمّا تخُش مثلًا تكون بت بت بتشرَح حاجة لناس كتيرة قاعدة قُدّامك وخايف من التوتُّر، ركِّز على نُقطة معيّنة في الحيطة قُدّامك، وافضَل بتكلِّمها طول العرض، طول ما أنت بت بتحكي أو بتتكلّم.
آه. أيوه. إمم. إمم. فعلًا. إمم. إمم. ممتاز. آه. إيه ده! إيه ده! إيه ده! إيه ده! إيه ده! إيه الأفكار ال إيه الأفكار الجامدة دي <giggles> إيه ده الأفكار الجامدة دي فعلًا حاجة حلوة أوي! أركّز على نُقطة معيّنة وأقعُد أبسّط أكنّي باكلِّمها آه. إمم. نُقطة آه ما هي نُقطة في الفراغ، في الحيطة، في أي حِتّة، آه.
آه، آه، يعني آآ. بالضبط. نُقطة كده في الفراغ، نُقطة، آه، مش مش حد مش ح مش شخص، لأ نُقطة في الفراغ، بالضبط. هو ده ده بيقول لك ركِّز على نُقطة كده واعتبِر إن النُّقطة دي كده أنت بتكلِّم النقطة دي وطُول ما أنت بتشرَح يعني أنا قاعد باكلّمك دلوقتي وباصص للحيطة على فكرة. <giggles> ف يعني آه، ت تلاقي آآ، تخيّل بقى إن النُّقطة دي أنت قاعد بتكلِّمها وبتشرَح لها كده بأسلوب مُبسّط، جميل في صيغة story telling كده زي ما أنا باقول لك، هتلاقي الموضوع معاك ماشي بأريحيّة فظيعة، فظيعة، فظيعة.
إمم. آه! إيه ده! إيه ده! أيوه، أيوه. إمم. فاهم، آه. لا، لأ ما شاء الله، إيه ال إيه ال إيه الطاقة وإيه ال الكلام الجميل والأفكار الحلوة دِيّة، أنا بُص، حابب أشكرك جدًا، أنت فعلًا فِدتني جدًا و وأتمنى فعلًا يعني تفيد الناس كلّها ويتكرّر الموضوع ده تاني، ونستفاد منك أكتر. شكرًا ليك.
أكيد كمان، وأنا وأنا والله حابب أشكرك جدًا يعني، استمتعت جدًا بالكلام معاك يعني، العفو.
شكرا ليك، مع السلامة.
مع السلا مع السلامة.